No, creo que era demasiado pequeño, ¿sabes? Era demasiado, demasiado pequeño. O sea, sí tengo como la sensación muy bi escondida, o muy inte enterrada en mi subconsciente de haber visto como ese ese momento
Ujú. Ajá.
en que mi papá hacía como ciertos ajustes para poner el disco, porque esto se pone porque no se ponía directamente sobre la charola rotatoria el disco, sino que se ponía como en una pinza que iba arriba, y luego la pinza se retiraba en automático y dejaba caer el disco sobre, ahora sí, sobre el el el la charola rotatoria. Entonces, como que recuerdo un poco de esa acción, y eso recuerdo que me llamó la atención, y en alguna ocasión lo probé. No recuerdo el día exacto que lo probé ni la circunstancia exacta, pero de re de chico me recuerdo ejecutando eso, ¿no? De poniendo el disco sobre sobre esta este pequeño bracito o pinza que tenía para que después cayera el disco y la aguja se pusiera sola en el primer en la primera pista del disco. Mm, ajá.
Ujú. ¡Órale! Ajá. Ujú. Ujú. Para producir. Órale, qué padre. ¿Y te recuerdas si en algún momento de regalo o por gusto propio tuyo tuviste algún vinil?
Sí, así es. Creo que mi primer disco que tuve cuando era pequeño fue de Las Guerras de las Galaxias de Star Wars, de del pel era que le La la Danza del Palacio de Jabba, creo que se llamaba, Lapti Nek.
¿Cuál fue? Ajá, órale, qué bien. Ajá.
Porque precisamente pasando por una tienda de discos, yo le dije a mi papá: "Oye, este, <chuckles> ese es de la película que te gusta", porque era algo que le gustaba a mi papá también, ¿no?
Ah, qué bien.
Y y, ya me dijo: "¡Ay, órale! ¿Lo quieres?". O sea, yo sé que se lo compró para él, pues, en realidad, pero pero dizque era mío, ¿no? ajá, así es. Y yo no, pues sí, ¿no? En y y yo recuerdo que se lo ponía. O sea, tal vez no fue el primer disco que ponía, pero ese sí recuerdo que que era mío y que yo ese ponía.
<chuckles> Pero te hizo creer que era para ti. <chuckles> Bueno, pero que mu
Y algo que recuerdo curioso de ese disco es que
Ujú.